بسيطة. أيوه بقى. جميلة.
آه، جميلة، سهلة أهي. ف فيها حاجة دي؟ ما فيهاش حاجة. <chuckles> جميلة. <laughs>
لأ، خالص أ أيوه. أنا عايزة أعرف هت هتأدّي لإيه بعد كده تتحوّل لإيه؟ <laughs>
بس. آه <laughs> هتأدّي بقى، هتتحوّل لإيه؟ هي يعني كانت كانت أي حاجة، بس ما كانتش مكرونة ببطاطس محمّرة للأسف. <laughs>
إمم. <laughs> يعني إيه اللي حصل؟ آه، قل.
أول حاجة أول حاجة ال ال آه، الكارثة طبعًا إن أنا إن المفروض إن الإنسان الطبيعي بي ب بيسلُق المكرونة، وبعد ما بيسلُق المكرونة، بيصفّيها
أيوه. إمم.
لأ، أنا ما صفّيتهاش لأ، أنا سِبتها في المَيّة لحد ما عملت خلّصت كلّ حاجة طبعًا، يعني ما ما ما هي سِت الكلّ برضه مش هتقول لي ما بقيتش مكرونة، لأ، ده بقت حاجة تانية يعني، بقت بيتزا بقت مثلًا <chuckles> بقت مُعجنات مش مش مكرونة، بس إيه كَلتها برضه، عشان ما ما ما يأسش نفسي، و وكنت وقفت، وتعبت. آآ في نفس
لا حول ولا قوة إلّا بالله. ما بقيتش مكرونة. يا نهار أبيض! أنت أنت أنت أنت عارف آآ فكّرتني ب كان في فه في ونيس حلقة كده كان بيعمل مكرونة، فتقريبًا أنت عملت زيّه بالضبط هو حوّل المكرونة للعجينة جاب أصلها. <chuckles>
إمم. إمم. أيوه. <laughs> بالضبط. آه، بالضبط، آه، بالضبط كده وبعد كده بقى أنتم خدوا قطعوها، وقصقصوها زي ما أنتم عايزينها ومقصوصة كده تاخدوها بقى ريش، تعملوها spaghetti زي ما أنتم حابين. <chuckles> بس. و آه، وقُلت بقى خلاص فأنا طبعًا أنا ما ما مش بخ مش واخِد بالي من الكارثة بقى، أنا سايبها في ال على محطوطة وعلى النار، وبتغلي وإيه بقى، و ولمّا قُلت بقى عشان أكلها سُخنة، مش هاكلها باردة بقى. قُمت عامل إيه، سايبها قد كده مع النار وقُمت بقى أسخّن الزيت
بالضبط. <laughs> <laughs> تمام، وبعدين. <chuckles> أيوه. اهم.
وفسِبت الزيت يسخن لحد أمّا يعني أنا بابُص كده على تق لقيت لقيت في دُخّان خارج.
يا نهار أبيض! يا الله!
فقُلت ده الطبيعي، سِبت الزيت يسخن لمّا كان هينفجر منّي، قُمت رامي البطاطس انفجار بقى. عارفة نار للسما دي أول كارثة والله ده بجد حصل، حسّيت بقى إيه، قُلت بس يعني قُلت دي مش شرارة صغيّرة دي ده ده ده الدنيا بُصّي <chuckles> لقيت بقى اللهب
<laughs> يعني هي كانت المفروض بطاطس آآ قلَبت صوابع محروقة.
آه، فيلم عارف عارفة أنتِ لمّا المُمثّل بيمشي كده، عارفة المُمثّل اللي بيمشي في فيلم الأكشن، والنار بتف والدنيا بتنفجر من ورّاه بالتصوير البطيء كده، هو ده اللقطة بالضبط.
<laughs> أيوه. <laughs>
أنا والله كنت فاكر نفسي الchef الشربيني، طلعت رضوى الشربيني. ف <giggles> بس فيعني، الموضوع بالنسبة لي يعني مش آه، فأنا طبعًا
ياه! آه، لأ، لأ، مش طبيعي فعلًا.
آه، آه، فأنا طبعًا
آه، فطبعًا كلتها. يعني بعد كلّ ده كلت الأكل، عشان ما حدش يشمت فينا.
آه، طبعًا.

آآ، كيكة بقى.
ده ياه! ده إيه ده صح لأ إزاي صح، أنا آسفة جدًا. صح، صح.
كيكة بقى ما أحلّيش؟ يرضيكِ ما أحلّيش يعني؟ لا حليت <giggles> ما هو لما أنجح في كل الحاجات ديّة لازم أ أنيّلها بحلو بقى، فاهم؟ لأ ال بُصي الكيكة والله اللي حصل إيه؟ آآ يعني ماما قالت لي هات كوبّاية مثلًا أ معيار دقيق و ومعيار آآ لبن أنت ورّيني الصينية اللي هتعملها كده؟ ورّيت لها الصينية الص <chuckles> صينية صغيرة كده <chuckles> ورّيت لها صينية صغيرة، قالت لي خلاص.
إيه <chuckles> امم. اهم. اهم. آه. هل هي كانت بتشوف الكوارث اللي حصلت؟ يعني م كانت بتش بتشوف الكوارث اللي حصلت بعد ال الوصفة، يعني بتعرف إن في كارثة حص
إيه؟ باورّيها الصورة من برّا كده عشان بس عشان ما عشان تساعدني بعد كده، ما ما ت <chuckles> عشان ما تيأسش يعني، فباقول لها لأ أنا عشان ما تقلقش عليّا في الغربة كمان فكنت باخاف على شعورها، وعشان ما تقعدش تعيّط تقول ده شُفت ابني اتبهدل من ساعة ما سافر وكده، فلأ <clears throat> هو هو إيه اللي بيحصل؟ قالت لي آآ، <chuckles> كوبّاية دقيق، كوبّاية سكر <laughs> استنّي عشان بافتكر الموضوع باضحك جدًا و وكوبّاية لبن ومش عارف إيه وزيت وبتاع، فأنا قمت إيه؟ ما <chuckles> الناس كلها بتعمل كوبّايات صغيرة، أنا جبت كوبّاية العصير اللي هي بتاعة ال بتاعة IKEA الكبيرة دِيّة <laughs> والصينية صغيرة، يعني الصينية صغيرة، فالمعيار بتاعي ما كانش ما أنا قالِت لي كوبّاية ما قالِتليش أنهي نوع كوبّاية وأوزن وأحُط وأقلّب وبتاع و وأعمل عارفة يعني التلبُّك المعوي؟ ده المعنى الحقيقي <laughs> للتلبُّك المعوي، هو ده. اللي حصل بالضبط الكيكة كانت يعني إيه؟ رصيف نمرة 5 والشارع زحام، من الآخر تخينة كده ومش هشة مش مش
امم. آه. أ أيو أيوه، أيوه. أيوه إمم. أيوه. اهم. آه. يا ربنا! <chuckles> أوه يا خبر! <chuckles> <laughs> <chuckles> يا نهار أبيض! يا نهار أبيض! ده كويس إن هي ما طلعتش برّا الصينية يعني، م ما فردِتش بقى.
و و والله لأ طلعِت، طلعِت الحمد لله، طلعِت ده طلعِت آه وبقى وإيه و وBakin وBaking powder بقى اللي هو اللي بيخلّي الكيكة تنفش، مش أحُط بقى بالحبّة الحلوين لأ معلقتين. ما أنا بقى ما أنا معلقة Baking powder على الكوبّاية، فأنا بقى قُمت إيه <tsk> آآ ف آه كري <laughs> ك الكرم آه الكرم جدًا أيوه <chuckles>
طلعِت! يا ربنا! لأ آه ده كريم، كريم. آه يعني كريم جدًا، آه يعني يالّا بينا، يالّا يالّا ندوس، آه طبعًا، لأ ما نرخمش في الأكل أبدًا. أيوه، فاهمة. <chuckles>
بالضبط أيوه. يعني بُصي هي كوارث المطبخ ما يعني ما بتخلصشِ ومواقفها كوميدية جدًا، جدًا الصراحة يعني. امم.
أ يعني حلو، في بقى أكلة معينة، مهما عملتها بتؤدي لكارثة، يعني فشلت فيها بجميع الطرق والمحاولات؟